Eee, nggak, eee, setiap saat bisa buka, gitu, setiap saat gitu, jadi heeh, enggak tertentu waktu gitu, per season begitu enggak, tapi, eee, dia membuka setiap saat siapapun yang mau gabung, nanti dikasih arahan gitu, kapan bisa gabungnya atau, apa, melalui apa, seperti itu.
Oh, setiap saat, oke. Oke. Mmm, oke. Oke, jadi, mmm, sebenarnya mau komunitas apapun, kita harus ada usaha nyari dulu gitu ya, Kak, ya, cari di ya, di internet lah, di mana gitu, karena, eee, kalau kita, eee, suka deh mau belajar sendiri aja belum tentu kita mempelajari hal yang betul, gitu ya, Kak, ya.
Betul. Iya, betul, jadi tidak ada ibaratnya tuh bimbingan dan arahan yang tepat gitu, kalau misalkan autodidak sendiri, kalau misalkan dengan komunitas dan ada pembimbingnya, biasanya tuh lebih terarah aja gitu dan terstruktur gitu ya, belajarnya. Seperti itu. Karena kan mereka sudah berpengalaman ya.
Mhm mhm mhm. Oke. Iya, bener bener bener. Nah, ini, eee, project atau, eee, apa ya, rencana Kakak ke depannya dengan komunitas ki eee, ini, eee, yang terdekat lah kira-kira, ada gak tuh, Kak?